Então, me conta uma história que definiu o teu modo de criar.
Olha só eh, eu realmente gosto de criar umas coisas
Aham.
e sempre gostei, tá. Eh, nunca fiz curso de arte nem sabe.
Sim. Natural. É um talento natural que você tinha. Ok.
É. É uma coisa que enfim. A família da minha mãe é muito de criação.
Ah, então vem de família! Vem de raiz não há o que né.
Né. Tem muito arquiteto é. A família d da minha mãe tem muito arquiteto, minha mãe costurava, meu avô era alfaiate.
Ah, não, é puro talento. Puro talento somente. <chuckles> DNA. <chuckles>
Então é talento. É talento. É, é DNA. A família do meu pai é de estudo, né. E a família dela é disso aí. Então eu sempre gostei de colocar umas coisa no meu quarto, pintar, fazer umas desde criança. Fazer umas pinturas diferentes
Ok. Sim. Desde criança, né. Desde Ok. Olha!
e depois eu sempre gostei também de umas coisas rústicas.
Ah. Olha que interessante.
É, interessante isso, de pegar na natureza.
Você você era do interior no no eh, quando você cresceu assim, ou era
Não, Rio de Janeiro, Copacabana, zona sul.
Era de cidade. Ah, ok. Uhum.
sabe, mas, pronto, eu sempre gostei do artesanato.
Sim.
Sempre admirei as pessoas que fazem artesanato.
Eu também, eu admi eu não tenho talento nenhum, mas eu admiro quem tem, realmente.
Eu acho lindo, mas por exemplo, minha mãe costurava, mas eu não sei costurar, nunca soube. A minha avó fazia crochê e tricô.
Aham. En Ah, outro talento.
Até aprendi a fazer, mas eu não tinha paciência, isso eu não tinha paciência.
É coisa mesmo de é coisa de vi eh, é uma arte meio perdida no tempo.
É é uma arte, eh, e é belíssimo, é belíssimo, eu tenho uma colcha que ela fez de casal, maravilhosa.
Sim. Ah, imagino.
Mas pronto, fui crescendo e quando eu fiz já 30 anos, quando eu fiz o curso de paisagismo
Aham. Aham aí sim, né. Aí
E aí eu fiquei, comecei a visitar aqueles viveiros de planta.
Inspirar, lugar que te inspiram.
Aí, me inspirou demais.
Sim.
Aí eu comecei a fazer umas peças com madeira.
Ah, você percebeu, então, que precisava criar, assim, de um jeito diferente, o curso te ah ok!
Eu comecei a fazer Isso! E aí, quando você faz o curso de paisagismo, claro que você apren aprende todos os as técnicas, né, e os estilos.
Sim. Claro que, aí aí já é mais detalhado, né, porque você tem um talento natural, né. Mas, aí você precisa de um de um em é de um Exato! De um empurrão pra eh ser mais perfeito.
É, mas, você da técnica. Isso você tem que ter a técnica, né. Do que planta onde de como como é uma adubação, né. Os tipos de grama, você vai aprender aprendendo tecnicamente isso. Mas o que me chamou atenção
Sim. Sim. Que que foi?
foi por exemplo, eu, fui para o lado do jardim rústico.
Ah, é porque já vinha da tua infância que você gostava de arte rústica. Ah ok, encaixa tudo realmente, né.
Pois é, aí eu falei ah eu comecei e falei: "É por aí que eu vou."
Sim.
Aí, claro, né, eu eu tive que contratar pessoas, né, aí eu tinha a minha oficina na minha casa.
Aham. Ah espera aí espera aí, só um segundo, então já virou um trabalho, eu estava pensando que era um ah, ok desculpa.
Um trabalho, sim, quando eu fiz esse curso já foi pra trabalhar com isso.
Ah perfeito então, eh, junte o útil juntou o útil com o agradável, né, mas é uma transição difícil, né, no caso.
Eu era fun Sim. Sim, mas eu continuei funcionária pública, porque eu trabalhava em 1/2 horário, e no outro eu fazia o paisagismo.
Ah, ok. Perfeito.
E aí, eu comecei a fazer alguns desenhos, assim, à mão dos móveis que eu queria, aí eu já comecei a juntar, por exemplo, tinha um rapaz que trabalhava pra mim que usava motosserra.
O Uhum. Olha.
Ele cortava as bolachas de no tronco da árvore.
Sim.
E eu fazia mesa com elas.
Olha, eu já vi eu olha aí, eu já vi mesas, assim, realmente aqui aqui nos eu já vi eu eu moro nos Estados Unidos numa área rural e eu eu já fui em feiras de que tinha mesas parecidas, realmente é uma coisa muito bonita, eh eh, vocês revestem com verniz, né?
Sim. Pronto. Essa Sim, primeiro você tem que tratar a madeira, tá, você tem uma mesa por exemplo, uma mesa dessas natural ela leva pelo menos 6 meses pra ficar pronta.
Com muito bonito. Sim. Aham. Ah, olha que trabalho bem
Porque tem que você tem que colocar um, tipo, um veneno pra cupim.
Sim, é, evidente. É madeira, né. <chuckles>
Você tem né, in injetar isso na madeira. Você tem que descascar primeiro, tirar a casca dela, né, tem que colocar esse veneno e ela tem que ficar no tempo.
Sim. Claro, olha que legal.
Sol, chuva, ela tem que ficar ali pra ir trabalhando aquilo.
Bem detalhado, bem complexo.
Sim, depois de um tempo, aí você vai entrar com uma seladora ou com um verniz, vai depender de qual estilo você quer. Ou então, só com uma cera.
Aham. Claro, dá Dá para entender porque que é ca era bem caro, agora deu para entender porque <chuckles> é muito caro. É um é uma
Sim. É caro, porque dá muito trabalho, não é fácil, né. Por exemplo, eh, você v "ah, eu quero só no verniz", ok, aí você vai escolher a cor se é incolor, se é um verniz que escurece.
Sim. Perfeito. Sim. Ah, a aí já é já é feita a encomenda no caso. Ah, ok.
A encomenda, "Ah não, eu quero só com a seladora". A seladora ela mais ou menos emborracha a madeira.
Ah, ok. E você trabalhava com você começou a trabalhar com isso? Então, tipo, você tinha clientes que encomendavam?
Tá? Sim, eu tinha a minha oficina, tinha muitos. Trabalhei exposição.
Que legal!
E trabalhei muito com eucalipto.
É muito legal. Porque você estava fazendo algo que você adorava que você quer e ao mesmo tempo estava tendo um retorno financeiro, que aí é legal demais. Isso é muito eh, é bem, eh eh, felizardo no caso, você poder
Sim, sim. Foi minha arte f Então o meu modo de criar, era uma criação rústica.
Sim.
Porque assim é um estilo
Sim.
né, por exemplo, eu pegava a bolacha de madeira e fazia os pés com ferro.
Ah. Ok.
Eu ia no serralheiro e encomendava pra eles os pés que ele que eu queria depois ele me entregava e eu parafusava.
Etapas, muitas etapas, né, pra finalizar Sim.
Muitas etapas. São muitas etapas, ali. Por isso que, às vezes a pessoa acha que é como você falou "acha que é caro", mas dá muito trabalho. Você não pode pegar, a madeira verde cortar e fazer um móvel e vender. Não existe.
É, na hora Aham. E eu tô me sentido ocupado, agora. Porque, realmente na hora eu na hora eu falei assim: "Nossa, porque, esse negócio aqui é tão caro?" é madeira, pô. Mas, agora que eu entendo, que eu não tinha ideia.
Nossa! Pra chegar naquele ponto. Porque se a pessoa, pegar entrou na na na floresta, ela achou uma madeira lá, a madeira tá verde. Cortou. Até um eucalipto mesmo, e fez a peça
Agora eu entendo. Sim. Aham. Aham.
no momento que ela fez, ok! Mas vai dar, assim, 2, 3 meses, vai rachar tudo, a madeira vai murchar.
Claro, tem todo sentido. A agora sim eu entendo.
Que a madeira tá ver Entendeu? Por isso que leva um tempo, por isso que é caro. Uma pessoa passar uma seladora na madeira, você tem que ter uma estufa igual o carro quando vai pintar. Não pode ter vento.
Sim. Sim. Exato. Exato. E mas e aí, então você quando começou você fa quando você começou a fazer essa arte, assim, pra pra tentar, assim, um lado mais profissional, como é que foi como é que foi essa transição de hobby para um trabalho sério?
Uhum. Ah, foi ótimo. Porque eu fazia com muito amor e eu gostava, né. E as pessoas começaram a gostar também, começaram a me encomendar e e outra coisa
Ah. Que foi?
são peças únicas.
Sim. É porque isso você que criou, né. E no caso, a natureza bom, a na
Sim, você não faz 2 peças iguais. Não existe na natureza, né.
Claro, que não existem árvores iguais, eh, realmente.
Exatamente. Nem que você corte o mesmo tronco não fica igual.
Não, até porque, por exemplo, aqueles anéis eh, isso eu aprendi, né, aqueles anéis que você vê bem fininho num tronco, eh, cada anel é um ano de vida da árvore, né.
Uhum. Uhum.
Então aí cada tem um tem um diferente, né, o número de anéis, isso já diferencia já. Exatamente. Eu chamo de anéis, mas
Sim, o o os veios, né. É sim, é é bem diferente. E são diferentes madeiras também, você pega, por exemplo
É. Também, tudo, cor, né, textura
É, eu trabalhava na maioria eu optei trabalhar com eucalipto.
Ah ok.
Porque é uma madeira de reflorestamento.
Ah, é importante isso também, não não perder o lado ecológico, e você tem o teu lado ecológico? Ah ok.
Ah sim. Exatamente. Então, já existia, né, naquela época já já tinham pessoas
Sim.
assim, montando a floresta de eucalipto, né.
Isso no Rio de Janeiro, né.
Não, em Brasília.
Ah, você já estava em Brasília, ah ok.
<coughs> Desculpa, em Brasília. E lá tem é porque também tem isso tá, tem o eucalipto de Goiás.
Hã.
Tem o eucalipto do Sul, do Paraná.
Ah sim, o Paraná
Tanto que, se você mora em Brasília você tem que trabalhar com eucalipto de Brasília, você vai comprar um móvel
Ah, olha que interessante.
tem que ser de Brasília, por causa do clima.
E isso tudo, eh, você tem que quando você está criando essa arte, você tem que considerar todos esses elementos. A árvore, ah ok, aonde é, como vo
Todos esses elementos. A árvore de onde ela veio.
Olha que legal. E e vai definir o modo de criar, né, porque você tem que considerar isso
Então por exemplo Sim.
o processo. Legal.
Por exemplo, eu tenho uma mesa belíssima na minha casa, que foi um vizinho que me chamou, ele morava próximo, assim e deu teve uma chuva caiu um raio em uma árvore, partiu ela ao meio
Ok. Sim. Olha.
Só que não matou sabe, e ele queria me perguntou se eu teria interesse em pegar aquele pedaço claro, ele ia me vender. E eu falei: "Ok." Aí eu levei o meu motoqueiro, que a gente chama lá é motoqueiro que trabalha com a motosserra.
Aham. Ok.
Aí ele foi lá, cortou. E fez pra mim, a primeira bolacha que ele cortou, devia ter assim olha, um 1,5 de diâmetro
O ah, olha, que legal.
o tronco. E ele cortou uma bolacha com uns 30 centímetros de espessura. E ficou uma mesa belíssima.
E o peraí. O só um segu O fato que foi a foi, eh, um raio rachou a madeira isso, modificou alguma coisa, deu uma uma característica única?
Belíssima. Uhum. Não. Não.
Ah.
Ele só queria tirar dali que estava preocupado de cair, cair em cima de alguém, né.
Ah ok, <chuckles> interessante. Não, porque, eh eh, me lembra tem um filme que chama O Natural, que é do Robert Redford, que ele faz o papel de um jogador de beisebol, uma coisa assim. E o taco dele de beisebol, né, bem, é um filme, né. E o taco dele de beisebol é feito de uma de uma madeira de uma árvore que que quando ele era cri adolescente a árvore um raio partiu ela no meio, e ele resolveu fazer um <chuckles> o taco de beisebol que ele usa até o dia que ele usava até na idade adulta dessa madeira, né. Na vida real isso não existe, porque o eh, um um um taco de beisebol, eh, profissional, no no no caso do beisebol profissional, eh, primeiro que não é de madeira 100% e outra que você usa um no máximo, 2 semanas que já tem que usar outro. Mas é uma história que me me chamou atenção essa história
Então, nós fomos lá. Uhum. Uhum. Olha. Olha. É interessante isso. É, eu tenho uma uma mesa muito bonita.
do raio. <chuckles>
E fiz com os pés de ferro, ficou bem interessante, pés mais firmes assim, né, com umas chapas.
Ok. Sim.
E pronto, então quando você me pediu pra eu definir, né.
Não per não a p quer dizer, eh sim.
O meu modo de criar é rústico.
Não, mas é rustico, é complexo, são várias etapas, são vários processos que envolve processo químico, né. Porque você tem que usar químico na na madeira, envolve paciência, né, porque é um você falou que era quantos meses para ficar pronto?
Sim. São. Sim. Pelo menos 6 meses.
É, você tem que ter, eh, tipo assim
A madeira tem que murchar.
Então, é, quer dizer, é uma coisa, assim, eh, não é qualquer pessoa, realmente você tem que ter um talento natural. Eu não me imagino fazendo isso, eu não teria paciência, também não tenho talento natural também. Mas também se você tem que estudar também, porque o processo químico ele você não vai aprender sozinho, né. Então, eu diria que existe sim.
Uhum. Ah, sim. Não, tem todo o Tem, né, tem toda realmente uma técnica, eu depois também fiz muitas casinhas da árvore. Que aí nos Estados Unidos tem muita, né, mas usando eucalipto
Sim. Ah, sim, de É coisa de americano mesmo, realmente, casa de árvore, né.
É, eu fazia, mas usando eucalipto, sabe. Bem bacana, porque aí
Mas não ficava na árvore, né, a casinha? Tipo
Encostada na árvore.
É, porque eu acho assim <chuckles> eh, eu tenho filhos eu moro nos Estados Unidos, eu tenho um filho de 7 anos, uma filha de qua um dia ele me pediu uma casinha de árvore, eu comprei uma casinha pra montar de 2 andares e no quintal, mas não é não não tem nada a ver com árvore.
Ah, sim, não. Essas que eu fiz lá são na árvore mesmo, bem próxima à árvore, mas sem a gente afetar a árvore. Fica bem interessante.
Ó, esse aqui é o En Ah, ou ou pendurando. Essa é outra outra forma de
Interessante. Só que eu fazia também de eucalipto.
É, você realmente o e eucalipto, eh eh, tem a ver com você, né. É, dá pra ver que
O eucalipto também E ele é tratado, sabe, é como eu disse, isso no Goiás usando eucalipto de Goiás, porque o eucalipto do Sul, ele tem outra densidade.
Sim. É por causa do clima, né.
Por causa do clima, exatamente, então essa é a minha arte.
É fascinante, é fascinante essa complexidade desse é.
Meu modo de criar sempre foi rústico. Agora eu tô em Portugal, não estou criando atualmente, mas quem sabe eu volte um dia.
Ah ah Olha, eu eu eu tô fascinado com a tua arte, né, a tua dedicação
Aham, muito obrigada.
a tua paciência pra criar essa arte, a complexidade do que você tem que seguir pra criar essa essa arte, né, é uma arte e, olha, muito obrigado pelo eu adorei esse papo nosso, eu aprendi muito, muito obrigado.
É muito bacana. Ah, e muito obrigada por me ouvir também e até uma próxima.
Até a próxima.